あの、ちょっとお話を聞いていただきたいのと、良かったらアドバイスもちょっといただきたいんですが、最近ちょっと衝動買いが多くて
はい、どんなことでしょう？ うん、はい。
結構、あの、最近頻度が増えてるので、ちょっと抑え目にしたいんですけど、日常でできることなんかないかなと思って相談させていただきたいんですが。
あ、わかりました。えっと例えばこう、どんなものが、こう、衝動買いしやすい傾向にあるな、なんて感じてらっしゃいますか？
そうですね、やっぱりお洋服が多いですね。うーん、やっぱ最近なんかオンラインでもオンラインショッピングが、ま、主流になってきて、やっぱ暇さえあれば結構、あの、オンラインでいろんなサイトを見ちゃうんですけど、それでなんか可愛いなとか、最近だとなんか、あの、セールが多いので、やっぱ年末っていうので、そういうのもあって、結構セールって言葉に結構弱くて、やっぱちょっと安いし、あ、今のうちにこの金額で買えるなら買っちゃおうって、買うことが多いんですよね。
うーん。 あ、うーん。 うんうんうん。はい。 うーん。 あ、なるほどね。なんかね、セールのものをね、お得に買うっていうのはね、とっても、あの、いいことかななんて思いますけれども、なんかどうですか、買ってみたりして、そのね、届いたらしたら、あれこれなんか似たようなのあるなとか、ほんとに必要だったかななんて感じちゃったりしますかね？
うーん。 はい。 うーん。 ああ、でも、結構あるあるかもしれないですね、それは。やっぱ衝動買いなので、やっぱその時にいいって思ったけど、実際届いてみたらあれっていうことは、やっぱり今おっしゃってくださったみたいにあって。
うーん。 うん。 うーん。
なるべく避けなきゃなって思いつつ、やっぱ衝動買いなので、なかなかその衝動を抑えるために、なんかルーティンがあれば、もっと賢くお買い物ができるのかななんて思うんですけど。
うん。 うんうん。 うん、なるほどね。じゃ、どうですか？その衝動買いをね、ついついしちゃうっていうのは、何かこう、原因というかね、考えてらっしゃるような、なんかこう、ストレスが溜まってるとか、そういうのってどうですか？どんな時に多かったりします？
うーん。 あ、いや、ストレスとかはほんとに特になくて、シンプルにお買い物が昔から好きで、で、やっぱりほんとにお買い物しちゃうんですよね。なんか、結構友達と話してても、結構女の子あるあるなのかなと思って、私の周りだけかもしれないんですけど、ストレスっていうよりはシンプルに欲しいから買ってるものの、なんか、ちょっと、あの、もうちょっと待ってから買っても良かったのかな、とか思う瞬間は結構多いですね。
うん うん。 うーん。 うんうん、なる。 うーん。 うん、なるほどね、こう人の心理としてね、あの、もちろん、ん、こうお得だと、今買わなかったら、あのもう、なんだろう、このお得って逃しちゃうかもみたいなこう、焦りというかね、そういうこう、もしかしたら、こうオンラインネットショッピング側の、こう心理作戦かもしれないですけど、やっぱりそんな気持ちも芽生えます？うん。
うーん。 うーん。 そうですね。 ああ、それも ああ、そうですね。え、なんかやっぱりその、オンラインサイト側のなんか罠という、罠じゃないですけど、なんか作戦にまんまと乗っかってる感はあるので、うん、なんか日常で工夫ができたら、もうちょっとそうですね、こんなに、まあ、なんかその、買い過ぎちゃって、結局手放すとか、ま、返品ができる場合があったら返品したりとかもするんですけど、それも手間なので、なんかそもそも衝動買いしないで、賢くそのほんとに必要なものだけ、お買い物できた方が一番ベストだなと思ってるんですけど。
うん。 うーん。 うーん。 うん。確かにね。 うん、うん。 確かにね。あの、どうですか、こう、ね、こうほんとにね、届いて、ほんとに必要だったな、うん、このかななんてね、こうふと思う時もあったあるっていうことでしたけど、なんか結果、もう、それでね、でも着てればね、まだこう救われるかななんて思いますけど、なんか、もうこれ全然1回も着てない、いいっかいならまだしも1回も着てないななんて、こう自分のこうクローゼット見たりして、そんなものっていうのはいかがですか？あったりします？
うーん。 うん。 はい。 そうですね。 うーん。 はい。 そうですね。結構やっぱりあるあるで、ほんとにその時は必要だったはずなのに、実際あんまりだったなっていうのは、結構頻繁にあるので、そうですね。あとなんか結構予算とかもあんまり見ず、予算オーバーちょっとしちゃったけど、いっかっていうのもあって、なんか、貯金もなんかそろそろしなきゃいけないなと思いつつ、やっぱりその衝動買いが原因で、あの、ね、ん、貯金がなかなかできずって感じなので、そろそろちょっと、ダメだよなって思いながら、あの日々を過ごしてるって感じなんですけど。
うーん。 うん、うん。 うーん。 ああ、なるほどね。 うん、うん。 うん。 うーん。 あ、なるほどね。まあ、じゃどうですか、あの、こう、お洋服とかにね、かけれるお金、金額っていうのは、普段こう、毎月というか、割とこうきっちり決めてらっしゃらないですかね。決めてたらできます？うん。
うん。 うん。 そそそうですね、まあ、もちろんその、払わなきゃいけないものを払ってからの、あの、なんてお買い物って感じなんですけど、結構そうですね、なんかご飯とかにあんまりお金はかけないので。
うん、うん。 うーん。 ああ、うん。
はい、その分なんか結構お買い物とかで、なんかお買い物で使いたいから、あんまり別に食は贅沢しないかなっていう、そういうバランスは取れるものの、なんかショッピングってなると、ちょっと、そうですね、まあ、うん、ちょっと予算オーバーしちゃったけど、いっかってなっちゃうことが多いかなって感じです。で、後からちょっと後悔するので。
うん。 うん。 うーん。 あ。 うん、うん。そっか、じゃ、あの、まあ、ね、食費にかけてないし、こう、こっちにじゃあ、その分これかけてもいいなみたいな感じで、こう、例えばこう毎月10000以内とか20000以内っていうこう具体的な数字の設定っていうのは、どうされてます？それとも食費にかけないからこれぐらいはいっかみたいな。うん。
うーん。 ああ、そこはしてない。そうですね、別にその、¥10000以内とかってきっちり決めてないです。
うん。 あ、そうなんですね。あと、じゃあ、えっと、貯金はね、これだけはするっていう貯金額の設定っていうのはされてますか？
うん。 そうですね。ま、でもそんなに、逆に貯金額の方が決まってないかもしれないです。一応貯金に回してるお金はあるんですけど、逆に残ったら入れるみたいな感じなので
あ。 うん、うん。 あ、なるほどね。まあね、っていうことは貯金もね、ちゃんとされてるっていうことでしょうけど、で、まあ、その衝動買いを抑えて、貯金に回したいというお気持ちであれば、ん、なんか、貯金額を今、あね、ちょっともしあやふやになってるのであれば、毎月必ずこれは貯金するみたいな。そちらのなんかね、金額を、こう、設定されると、それこそもうお給料が入ったら、ね、ひ必要なものはそうやってそっちに最初に払ってっていうことだったので、そのうちの1つに、こう、貯金も必ず項目として入れて、金額もいくらぐらいじゃなくて、こう、いくらみたいな感じにするのはね、いかがですかね。
うーん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うんうん。 そうですね、なんか一番それがベストなんだろうなとは思います。うーん、どうしても自分の、あの、欲求を優先してしまうところがあるので、ほんとに前何て言うんですかね、前借り貯金じゃないですけど、はい、最初にその必要な金額を入れとくっていう方が、ほんとはいいんですけど。そうですね。
うーん、やうーん。 うーん、うん、はい。 うんうん。 なんか、む難しそうですかね。貯金額を設定するっていうのは、結構うん。
ああ、はい。ま、でも、やらやれって言われたら、やらなきゃいけないと思うんですけど。なんかちょっとそうですね、最初はちょっと難易度が高いかなっていう感じなので、もうちょっとなんか習慣化、習慣でできそうな、なんか小さいことがあれば、その小さいことから習慣化してってどんどんできるのかなと思うんですけど
うーん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うん。 ま、ね、ん、貯金はちゃんとされてるので、こうちょっとなんだろう、金額をカチッと決めちゃうと、こう、気分的にちょっと窮屈だなっていうことであれば、ま、じゃあ、今度なんだろう、お買い物のね、方を衝動買いをまあ、やめるってなったら、欲しいなと思った時って、一拍置くとかいちにち考える、まあ、1日じゃなくてもいんですけど、なんだろう、んちょっと半日置いてみるとかうん、なんかそういうことっていうのはされてますか？
うん。 <smacks lips> ああ。 少し置くってことですよね。うーん。 あ、してないですね。衝動買いなので <laughs> ほんとに思った時に買うって感じです。はい。あんまり、なんか、その、期間を置いてから買うっていうことはしたことあんまりないかもしれないですね。
うん。そ、もう欲しいと思ったらうん。うん。 うん。 なんか、こう、それもね、ちょっと癖にななるので、ほんと習慣化というかね、なかなかこう最初は、うーん、難しいかもしれないですけど。必ず何か、こうね、き暇つぶしで見ちゃったとしても、必ず何かこう、なんだ、カートに入れて、決済みたいなとこまでクリックする時にも、必ず今これ私必要みたいな、自問自答をね、するように、こうほんとになんかね、習慣化されると。もしかしたらこう、必要なものと、そうでなかったものっていうのは、ちょっとこう色が、かあの違ってつけいれらあの差がつけられるっていうんですかね。なんとこう1拍置くのはあの結構いい方法かな、なんて思いますけど、ま、まずそこのいっぱくですよね。今、そ、衝動でやってらっしゃるっていうことは、なかなかそこまでっていうことですもんね。どうですか、いかがですか？
うーん。 はい。 うーん。 うーん。 うーん。 はい。 そうですね。 うーん、そうですね。ちょっとそれは思うので、あの、ま、ちょっといっぱくおいてみるとか、なんか、そうですね、ちょっと、小さいところから始めた方がいいのかなと思います。一気になんか、あの、貯金を、いくらいくらしてとかきっちり決めると多分、あの、逆にストレスになって、また衝動買いをしちゃいそうなので。
うーん。 うーん。 うーん。 うん。あ。 うーん。 うーん。なんか、あ
そうですね、まずははい。
うーん。あと、なんかこう、いつ何買ったみたいな、そういうものってちょっと可視化できるようにとかっていうのはどうですか、負担はいかがですか？そうなると、あ、あの時こうリスト化してると、あ、なんだろう、先週これ買ったな、みたいなのが、ちゃんとこう、記憶に、こう、目で入ってくると、せいぶんもこう頭がその目で入ってきたものが脳にこう伝わるかななんて思いますけど、そういうのはどうですか？有効的かな、なんて思われます？うん。
可視化する、うーん。 うーん。 うーん。 そうですね。それも参考にしてみようと思います。ちょっと、はい。極端にちょっと衝動買いし過ぎたので、ちょっと今、あの、伺ったアドバイスを参考に、ちょっと試してみようと思います。まず。試してみないと多分自分に合う、合わないのやり方が分からないと思うので、そうですね。うん。 こう。
うん。 うーん。 うーん。そうですね。うーん。で、衝動買いとかって結構、ね、衝動的だったのだとすると、買ったものもなんか意外と頭に残ってなくて、それが、こう、また似たようなものを買っちゃったり、不要なものを買っちゃったりっていうとこにも、なんか、こう、繋がりかねないので、こう、買ったものをリスト化するとか、まあ、あとは、ちょっとクローゼットを見回してみて、こういったものはある、みたいな感じの、こうトップスだったらこんな感じにみたいな、ちょっとなんとなくでもね、整理されて、こう、頭に残されるとちょっと衝動買いも減るんじゃないかななんて、はい、思います。
うーん。 はい。 はい、ありがとうございます。今伺った、あの、はい、色々たくさんアドバイスくださったので、ちょっといっこ、1個あの、試しながら衝動買いを減らせるように、ちょっと、はい、あの、習慣化していければいいなって思ってます。すいません、ありがとうございました。色々アドバイスくださって参考になりました。
はい。 はい。 はい。